Ừm, thành ra bạn cũng may là có được một người dìu dắt mà chuyên nghiệp vậy ha, chắc bạn cũng học hỏi được nhiều, phải hông? Học hỏi về cái, ơ, cung cách làm việc, về cái cái sự chuyên môn, phải hông nè? Ừm.
Ờ. Đúng rồi. Đấy, thì, ờ ờ.
Nhưng mà ở ở Việt Nam á nó có một cái văn hóa gọi là kệ nể mặt ha. Hễ ai mà tức là ở cái vai vế trên một chút xíu á, là cái người vai vế dưới là phải giống như cả nể này kia, tôn ti trật tự, nhiều khi phải kính nhường này kia đó. Bạn có thấy những cái yếu tố đó đó, nó ảnh hưởng tới cái, ơm, cái sự lành mạnh của mối quan hệ giữa người hướng dẫn và người được hướng dẫn hông? Tại vì nhiều khi á người hướng dẫn họ chỉ là, ớ, là chỉ ch chẳng chẳng qua là họ có thâm niên hơn thôi, chứ đâu có phải là họ chức cao quyền trọng gì đâu. Mà cái người mà được hướng dẫn là phải, giống như là, kêu bằng sư phụ đó, đúng hông nè? Giống như mình, a, giống như là phải là nhận cái vai đệ tử mà trọng sư phụ mà phải nịnh nọt như nãy bạn nói đó cũng phải nịnh, cũng phải vuốt, cũng phải nhiều khi cũng chịu luồn cúi, đúng hông nè? <laughs> Nhiều Ừm.
Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Ừm. Ờ. Ừm. Ờ. Ừm. Thật r Thực ra Thực ra là với mình nhá, là mình thấy cái việc mà có một cái sự phân vai vế rõ ràng một chút, mặc dù cái cái chênh lệch vai vé nó không có cao tại vì họ cũng hông phải là người quản lý trực tiếp hay là một cái người cấp trên quá là rõ ràng, nhưng mà đó cũng là một cái mình nghĩ là nó hợp lý. Tại vì mỗi người ấy thì ai cũng muốn mình vươn lên những cái vai trò lớn hơn, thì việc mà họ quản lý mình hay là họ là người mentor cho mình ấy, thì mô hình chung họ đã được đưa lên một cái vị trí cao hơn rồi. Thì việc mà mình có một cái sự kính nhường nhất định khiến cho họ cảm thấy họ quan trọng, họ có ích và họ, à, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình. Mình nhún trường một chút thì cũng không sao, nhưng mà nhúng nhường ở đây thì mình mình mình không phải là mình, à, để mình vào một cái vị thế bị thiệt thòi quá mà mình nên, ờ, cân đối hợp lý thôi, kiểu như là đấy.
Ừm, ừm. Ừm. À. À há. Đó, nhún nhường chút thì hông sao thiệt, nhưng mà để qua thành mà người ta lạm quyền đó, đó, người ta bắt đầu, ờ, ỷ mặt làm này kia, ờ, ừm.
Ừ, đó, đó, đó, lạm quyền, kiểu như là, à, đòi quà các thứ rồi phải làm cái này làm kia để có được đấy, thì không được. Đó.
Ờ, ỷ lại ăn hiếp đồ đó. Ừm, ừm, nhưng mà cũng rất là khó để giữ cái sự cân bằng đó nha, tại vì, ưm, cái người mới vô lúc nào cũng lép vế mà cái người kia mà người ta trịch thượng làm sao, đúng hông nè? Đâu có chỉnh sửa được, đó, thành ra, ừm, hy vọng là, ờ, kêu bằng là, có, ơ, người này người kia cái x qua cái sự giao tiếp thì người ta cũng tức là được xử đối xử tử tế, người ta đối xử tử tế lại. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều vì, à, cái câu chuyện rất là thú vị nghen.
Ừm. Ừm. Đấy, đấy. Ừm. Ừm. <laughs>